Ciao, guarda ultimamente mi capita tantissimo di sentirmi in colpa, perché devo saltare tantissimi allenamenti. Io gioco in una squadra di calcio e, alla fine, almeno 1 volta alla settimana, se non arrivo in ritardo di 1 ora, uhm, salto proprio l'allenamento. Cioè, o arrivo in mega ritardo o salto l'allenamento. E questo non è che mi faccia sentire proprio bene, sia nei confronti dei miei compagni, che nei riguardi dell'attività in sé che voglio portare avia avanti perché è una cosa che mi piace. Infatti io studio in università fino a tardi e i giorni d'allenamento
Mh. Okay. Ah. Mh. Mh. Sì.
spesso capita di non riuscire ad arrivare in tempo proprio perché m è ho tardato in università, mi sono trattenuto più di quanto pensavo di dovermi trattenere, per portare a termine le ultime cose. E quindi arrivo all'allenamento, oltre che super stanco, ehm, in mega ritardo. Mi capita settimanalmente di arrivare 40 minuti prima, ehm 40 minuti dopo, rispetto a quanto c'eravamo detti di iniziare. Soprattutto perché ultimamente mi hanno aggiunto una lezione proprio uhm, che finisce proprio all'orario in cui dovrebbero iniziare gli allenamenti. E quindi tra lo spostamento e tutto non ce la faccio.
Mh. Certo. Beh dev'essere una situazione piuttosto frustrante in effetti, ma da quanto tempo succede questa cosa che salti gli allenamenti?
Eh, molto. Eh, più o meno da settembre. È da settembre che, mhmm, quando quando arriva l'ora dell'allenamento il martedì, non ci sono quasi mai. Arrivo con calma dopo, "ragazzi, ci vediamo per la partitella".
Mh. Mh. Okay, quindi immagino che poi anche a livello di compagni, allenatore, questa cosa ti crei un po' di frizione?
Sì, allora, l'allenatore in realtà dice che, uhm dato che studio per il mio futuro è completamente a po è al completamente okay, il fatto che io arrivi in ritardo. È una persona molto comprensiva. Stessa cosa i miei compagni, sanno che comunque ho un un'università che richiede parecchio impegno e quindi, nel momento in cui mi vedono arrivare in ritardo, mi danno una pacca sulla spalla e mi dicono: "Dai vai a fare il riscaldamento". Fortunatamente loro sono molto comprensivi però la cosa non cioè non mi piace nei loro confronti, arrivare in ritardo, poi magari titolare la domenica sono io, al posto di loro che si sono allenati tutto il tempo.
Mh. Okay. Mh-mh. Okay. Certo. Chiaro ma questi, uhm, diciamo, ritardi o assenze, ehm, sono sempre e comunque, mhmm, diciamo ehm, hai sempre comunque la possibilità di avvisare prima o ci sono anche eventi imprevedibili per i quali magari dovevi arrivare, poi non fai in tempo ad arrivare?
Sì, beh Allora che io non faccio in tempo ad arrivare, succede soprattutto quando il treno è ehm, è v è cancellato. In quel caso, eh, quando esco dalla lezione, leggo il cartellino dei treni e solitamente l'orario inizia però, uhm, l l'allenamento inizia proprio a quell'ora. Quindi mando un messaggio all'allenatore sperando che lo legga, eh, nel caso no non non arrivo. Mentre per quanto riguarda il ritardo, l'allenatore sa che il martedì è molto, molto probabile che io arrivi sì, sì lo sa, lo sa è tranquill cioè ormai s'è messo il cuore in pace, non ci sarò probabilmente il martedì. Non mi vede. E se non mi vede non si preoccupa almeno.
Mh. E okay. Ah, okay è conclamato. O okay, okay. Okay, ehm, questa cosa diciamo da quando capita, che tipo di sensazione ti fa provare quando salti l'allenamento, oppure quando arrivi molto, molto in ritardo?
Ma allora la sensazione peggiore ce l'ho nel momento in cui arrivo molto in ritardo, perché cioè mi sembra di essere, mhmm, quello che se la prende con comodo che non rispetta gli altri, tanto dai ve vado all'ora che voglio, me ne vado all'ora che voglio, ehm, arrivo quando mi capita, tanto è come se i un po' insultassi il lavoro degli altri, che magari hanno comunque tante cose da fare durante la giornata 1000 impegni, 1000 cose. Anche loro hanno un lavoro magari pressante e comunque arrivano in orario, mentre io faccio la Cenerentola di turno, che arriva quando vuole, fa com'è comodo, tanto va bene lo stesso. Questo quando arrivo mi fa sentire un attimo in difetto nei loro confronti e e mi fa sentire in colpa, ovviamente.
Mh. Mh-mh. Certo. Okay. Mh. Però a quanto mi dici non è una cosa c alla quale puoi ovviare con un comportamento diverso, perché si tratta comunque di appuntamenti che riguardano una sfera importante della tua vita, giusto?
Eh, certo, no, fortunatamente dato che non sono professionista nel calcio, ehm, l'università ha la grandissima priorità. Quindi non c'è modo che io salti la lezione o esca un pochino prima, giusto perché devo arrivare in tempo all'allenamento. Non se ne parla. Quindi so di star facendo la cosa giusta, ma il senso di colpa p rimane.
Mh-mh. Okay. Cer Okay. Qui, ehm, chiaramente poi è normale che tu senta questo perché, probabilmente, anche il discorso del calcio è una cosa a cui tieni parecchio. In ogni caso, ehm, nel tuo dialogo interiore ti dovresti diciamo, dovresti essere un po' più gentile con te stesso, perché comunque, ehm, ti devi giustificare dicendo che stai facendo, ehm, una cosa molto importante per il tuo futuro, mentre il calcio è è s è sì una cosa importante, ma a quanto ho capito, è più un hobby e una passione fine a se stessa, giusto?
Mh-mh. Ce Mh-mh. Certo, certo. Sì, è così, però sai, io sono uno che tende un po' al perfezionismo a e allo stacanovismo. Io voglio fare tutto, voglio farlo bene. Quindi nel momento in cui arrivo a calcio e non non sto facendo tutto al 100% perché già mi son perso mezz'ora di allenamento, 40 minuti, mi fa cadere le braccia da solo, un comportamento del genere.
Mh. Okay. Mh. Okay, ehm, ti chiedo, ti è mai capitato t hai mai pensato di, mhmm, parlar o o se non l'hai già fatto, di parlare apertamente anche con l'allenatore, ehm, preparandolo sul fatto che comunque in quel giorno a quell'ora, tu non riuscirai mai ad esserci, però, essendo una cosa a cui tieni, ehm, non so, o lui ti dice: "Okay, non c'è problema continuiamo così". Oppure magari, non so, pensi che sia una cosa impossibile, magari, pensare di iniziare l'allenamento più tardi, anche parlandone con i tuoi compagni, pr così in questo modo fai capire che ci tieni molto e quindi, anche ai loro occhi, diventa una cosa specialmente agli occhi degli allenatori, diventa una cosa molto, ehm, bella. E poi magari, effettivamente, si potrebbe trovare un un un compromesso, se non iniziare 1 ora dopo però magari iniziare mezz'ora dopo, così almeno perdi meno tempo dell'a dell'allenamento.
Certo, certo. Beh, allora Mh-mh. Sì, ecco, allora, con l'allenatore ovviamente ne ho già parlato del problema e, uhm, in una squadra come la mia in cui ci sono tutti ragazzi che lavorano o, addirittura, alcuni hanno famiglia, cambiare re gli orari farebbe sì che, dato che già iniziamo tardi noi iniziamo alle 7:40
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.
iniziare alle 8:40 vorrebbe dire finire troppo tardi. Quindi magari c'è qualcuno che ha lavori gen e robe a casa che deve fare, arriva troppo stanco a casa. Eh, eh, le mogli che iniziano a lamentarsi, le fidanzate e cose, uguale. Eh, poi ovvio qualcuno vuole arrivare a casa dopo l'allenamento e rilassarsi anche, sai? Iniziando 1 ora dopo non è una cosa fattibile, mentre per quanto riguarda il fatto che io gli ho anche proposto, ehm, di rimanere da solo 1 ora in più ad allenarmi da solo per un po' coprire il il gap no, per dire, almeno m'impegno. Soltanto che, anche in questo caso, vorrebbe dire finire troppo tardi, quindi la persona che tiene acce tiene la struttura, diciamo, in funzione quindi ha esatto, chiude e accende chiude e apre le porte, accende e spegne le luci, spegne e accende e spegne le docce, non è così intenzionato di rimanere i 1 ora in più per 1 solo ragazzo. Ovviamente è un g è un bel è un lavo 1 ora di lavoro in più per lui, perché ne benefici semplicemente io e ovviamente per lui non è una cosa fattibile.
Okay. <chuckles> Okay. Certo. Mh. Mh. Cer Il il custode, diciamo. Okay, capisco. Erto. Chiaro. Mhmm, visto che comunque hai detto che hai avresti la la volontà di fare un allenamento extra per diciamo, mantenere la parità un po' con i tuoi compagni a livello tanto magari inizialmente il tempo che perdi è proprio quello che i compagni utilizzano per fare magari il lavoro a secco, il lavoro aerobico, quindi, ehm, sarebbe una cosa che tu potresti fare tranquillamente da solo no? Per caso, mhmm, hai mai pensato di sfruttare un altro momento della tua routine settimanale, per dedicarlo a mantenere questa parte di allenamento, che puoi fare tranquillamente da solo, in modo che così non non non ti n ti ti togli quella sensazione di essere privilegiato o partire indietro, rispetto ai tuoi compagni?
Mh-mh. Allora, sì, c'ho pensato, uhm, è una cosa poco fattibile nel mio caso, perché sono molto impegnato, però si potrebbe fare, cioè, è comunque una cosa che potrei aggiu volendo potrei aggiungere alla mia routine. Più che altro, uhm, quei 40 minuti che perdono uhm, dato che io sono il portiere, li perdo con il preparatore, che però non ha tempo di venire a casa mia per farmi vedere gli esercizi. E quindi anche lì il problema alla fine rimane un po' questo. Però sicuramente potrebbe essere un bel consiglio, che poi vado a provare d'implementare a casa. Magari non faccio proprio i tipici esercizi di corsa che fanno gli altri, però esercizi di esplosività, di forza addirittura, posso farli.
Mh. Mh. Okay. Certo. <chuckles> Mh. Esatto. Poi magari, mi viene in mente, se avessi qualche amico comunque come te, appassionato di calcio che potreb che potesse dedicarti un po' di tempo, magari ti potrebbe anche allenare nel ruolo di portiere, no, facendoti dei tiri, oppure in questo modo qua e, mhmm, magari riesci proprio ad avere quella sensazione di sollievo e a cancellare un po' la frustrazione di non poter, ehm, essere presente completamente a tutti gli allenamenti.
Vabbè quello si potrebbe fare se si trovasse un bel campetto, un un campo con le porte e tutto, dove potersi allenare, perché dove abito io non è che ci sono molte aree in cui andare con un pallone, fare 2 tiri fare 2 esercizi. È più che altro asfalto e palazzi quindi, è anche un po' complicato poi da organizzare, però anche questo, in alcuni casi, può essere davvero un bel consiglio.
<chuckles> Mh-mh. Okay. Sì, in questo modo secondo me c'è, mhmm, ri ci anche qui magari, vedendo la cosa in modo un po' più flessibile, trovando un po' di, diciamo, ehm, capacità di di rivedere un po' le cose, potresti, ehm, trovare effettivamente la la ricetta per riuscire a, mhmm, diciamo, mantenere insieme, sia le cose prioritarie, che sono quelle dello studio, sia quelle della tua grande passione, che comunque ci tieni a coltivare e mhmm, e quindi vuoi portare avanti. Quindi dovresti essere solamente un po' più artista nel <chuckles> nel pensare a come gestire tutte le situazioni di modo da da mantenere quell'equilibrio che ti possa, ehm, dare anche soddisfazione in tutti gli ambiti.
Mh, è vero. È vero, è vero. <chuckles> Certo, sì. È vero, è vero. Bene allora io ti ringrazio per i consigli, che sono davvero utili e penso li seguirò prossimamente, sperando di poterti far sapere come va, come come vanno e se riuscirò ad avere progressi, quindi ti ringrazio tanto.
Volentieri, allora io resto a tua disposizione in attesa di conoscere come sono andati i tuoi progressi in questa nuova organizzazione. A presto.